Hı hı, doğru.
Eee bilmiyorum. Iıı
Bir de şey var, bak, eee, aslında, eee, söyledim ya, işte, affetmek beni biraz daha iyi hissettiriyor diye. Yani, orada aslında yapılan şeyi sindiremiyorum, asla sindiremiyorum. Bunu sindirebilmek gerçekten çok büyük bir olgunluk, çok büyük bir duygusal zekâ istiyor. Böyle, hani, çok uzun sürebilecek bir süreç oluyor bazen. Ama bazı noktalarda ben, eee, affettiğim için kendimi daha özgür hissediyorum, biliyor musun? O insanla bir bağım kalmadığını düşünüyorum. Yani, o yükten kurtuluyorum. Daha iyi bir duygusal iyileşme sürecine giriyorum. Yani iç huzuru için aslında böyle bir af, ııı, söz konusu. Ama karşı tarafın bundan haberi de yok tabii, o da ayrı bir şey, eee, yani.
Iıı, evet. Tabii. Evet. Hıı. Ama Hımm, anladım. Hımm, anladım. Hımm, anladım. Bilmiyorum, hani karşı tarafı belki, eee, ş bil hani, hayatına almak da veya hayatında tutmak da bazen şey oluyor, rahatsız edici olabiliyor. Genelde benim için öyle oluyor. Biraz, hani, eee, galiba o yüzden de affetmek istemiyorum. Hani, mümkün olduğunca aynı ortamda olmayalım, biraz uzak dursun benden diye.
Hı hı. Evet. I hı. Belki de. Belki de.
Eee ama şöyle, hani, eee, uzun süreli, eee, görüşmeme durumlarında da bir insanı öyle görünce sanki, hani, ölmüş de dirilmiş gibi bir şey uyanıyor, hissiyat uyanıyor içimde. Ben böyle psikoloğa söylediğimde bunu şey demişti bana, hani, eee, "Sen, hani, galiba öldürüyorsun insanları. Nasıl yaptığını bilmiyorum ama." dedi. Eee, hani, öyle bir çıkarma ki hayatından. Hani, yok artık o insan, göçtü yani bu dünyadan.
I hı. Hı hı. Evet. Doğru, doğru. Ne demiştin? Hıı. Hı hı.
Dolayısıyla tek
Şey mi yapıyorsun? Unutuyor musun anılarını falan? O insanla olan anılarını da unutuyor musun?
Çoğunu evet, ya. Eee, çoğunu evet. Bazıları unutamadığım şeyler de var da, eee, hani, çok normal diye düşünüyorum onlar da. Ama çoğunluğunu unutuyorum. Hıı, hatırlamıyorum ya da çok.
Hı hı. Evet. Hı hı. Doğru. Aslında unutmak da bir şey değil mi bence? Biraz kendini savunmak için yaptığın bir strateji değil mi? Çünkü o insana dair bir şeyleri, eee, hatırlamak istemiyoruz. Kafamızdan, hafızamızdan siliyoruz aslında. Ve sen bir nevi o insanın sana yaptığı şeyi aslında unutmuş oluyorsun. Öyle peki var mı senin böyle hayatında hiç böyle, eee, affedemeyeceğin durumlara düştüğün zamanlar? Ya da ne bileyim, böyle, eee, hani, "Keşke şunu yapmasaydın." dediğin, eee, şeyler de başına geldi mi? Mesela benim az önce anlattığım gibi, erkek arkadaş örneği gibi. Senin de başına geldi mi daha önce?
Evet. Evet, evet. Hımm, ev Yani, evet, bir, eee, yani, gerçekten çok sevdiğim bir kız arkadaşım, üniversitede uzun süre de beraberdik. Eee, sonra m-m mezun oldu, işe başladı ve ayrıldı.
I hı. Evet.
Eee, ben hani çok aniden ayrılınca çok masum olduğunu düşünmüyorum o ayrılığın da. Hani, neyse diyelim ki sıkıldı ve ayrıldı, bitirmek istedi. 5 sene sonra geri döndüğünde, eee, affetmiştim. Ona da söylemiştim de. Dedim ki, "Ha hani, kıymetini bil, hayatımda affettiğim ilk insansın." diye.
Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. I hı.